คิดว่า มันน่าจะมาจากความไม่ชอบของเราแล้วอะค่ะ ว่า เหมือนแบบพอเราแบบ เจอ อย่างเงี้ย คือ คือตอนแรกอะเราก็ไม่มั่นใจเนาะ เราก็คิดว่า การย้ายงานน่ะมันจะเป็นคำตอบของเราว่า เหมือนแบบ เออ พอเราย้ายงานมาเจอสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ บางทีเราอาจจะชอบมากขึ้นก็ได้ อะไรอย่างเงี้ย แต่กลายเป็นว่า พอย้ายปุ๊บ มันวน loop อะ เหมือนมันเจอ ใช่ ใช่ ความรู้สึกเรามันเหมือนเดิมว่า เราแบบว่า เออ มันกลับมาเป็นแบบนี้อีกแล้ว เหมือนไม่อยากตื่นไปทำงาน ไม่อยากออกไปทำงาน อะไรอย่างเงี้ย อืม
อืม อืม อืม ค่ะ อือฮึ อืม จริงด้วยค่ะ ค่ะ เหมือนเดิม เจอปัญหาเดิม ๆ อืม อือ อืม เริ่มหมดไฟกับงานนี้แล้ว อยากจะหาแนวอื่น อืม แล้วอย่างงี้ อืม ค่ะ
ใช่ ใช่ แล้วก็ตอนนั้นน่ะ เหมือนเรามีคุยกับคนหนึ่ง ถิ ซึ่งเขาเป็นชาวต่างชาติเนาะ อะไรอย่างเงี้ย เราก็เลยเหมือนแบบ เอ่อ ก็ เขาก็บอก เออ ถ้ายูไม่ไหว ยูก็ออกเลย ไรเงี้ย เขาก็ร่างจดหมายลาออกให้เราเลยจ้ะ แล้วก็ส่งให้เราเรียบร้อย ก็บอก "อ้าว" ยังไม่ทันได้เตรียมใจอะไรเลยอะ ก็กลายเป็นคนตกงาน เข้าใจไหม <chuckles> ก็แบบ <chuckles>
ตอนนั้นทำไงคะ? อืม อืม อื้อฮือ อืม อืม อืม อ๋อ ตกงานโดย ปริยาย โดยคนอื่นตัดสินใจให้ อย่างงี้เปล่าคะ? เออ
<laughs> ใช่ อะไรอย่างเงี้ย เพราะเขาเห็นเราเครียดมานานแล้วไง อะไรเงี้ย เออ อยู่ดี ๆ ก็เอาคอมเราแล้วก็พิมพ์ แล้วก็เอานิ้วเราไปจิ้มส่ง submit อ้าว กลายเป็นฉันกลายเป็นตัวตกงาน อะไรอย่างเงี้ย เออ
อา เออ อา เออ ถ้าเรา อย่างงี้อะค่ะ คนรอบข้าง หมายถึงว่า เอ่อ ครอบครัวหรือเพื่อนฝูงอะ เห็นด้วย เรา กับเราไหม? ที่เราอะลาออก หรือว่าให้คำแนะนำอะไรกับเราไหม? หรือว่าเราปรึกษากับคนรอบข้างบ้างไหมอะคะ? ก่อนที่เราจะลาออก หรือว่าเราตัดสินใจเองเลยอะค่ะ